Hmm. Mahilig ka ba kumain o mag-food trip?
O, naman, sobra. Nasa dugo namin 'yan, eh. <chuckles>
Ah. Ah, okey. 'Yong sinabi mong nasa dugo niyo so it means, magaling magluto 'yong pamilya niyo? Oh mm.
Hmm. Oo, masasabi ko, oo, marunong at masarap din naman. M
Ah, okey, ikaw, marunong ka magluto?
Hmm, marunong natuto natuto na rin at ano, eh, malakas din kumain din talaga eh. <laughs>
Ah, okey. Pero matanong ko lang, about sa mga tradisyonal na pagkain, ano 'yong, parang, <smacks lips> ah, pinaka-malakas na alaala para sa'yo?
Hmm. 'Yong siguro, no'ng panahon, no'ng ano, ah, maliliit pa kami, lalo no'ng bata pa ako kasi sa amin ako'ng pinaka-bunso. Ah, ako pala bunso, pinaka. <chuckles> Ako'ng bunso, 6 kaming mag-kakapatid.
Okey. Pero <laughs> natawa ako do'n sa pinakabunso, may bunso pa ba, sa bunso? <laughs>
Parang may meron pang ano, ah, nasa kabila pa, eh, 'no? <chuckles> Bigla ko rin naisip eh. Ayon.
<laughs> Anyway, oh, anyway no'ng bata ka, no'ng bunso pa k bunso bunso ka, okey.
Mhm. Okey 'yon. Masarap kasi 'yong mga, lalo pag 'yong Linggo, linggo kasi nagpapatawag talaga 'yung ano, eh, 'yung tatay namin no'n, para mga kapatid kong mga puro lalaki kasi kami. Mga kuya ko may mga pamilya na. So, siyempre para sama-sama, tanghalian ng Linggo kumbaga family day, 'pag hindi lalabas, do'n sa bahay namin kakain, tas nandun na 'yong siyempre 'yung mga pagkain na nilalatag, talagang very nostalgic sa akin.
Mm. Ah. Mm. Mhm. Ano bang mga pagkain 'yan, tsaka ano 'yung prabo paborito mo?
'Yun a ang kadalasan talaga sa amin 'yung 'yung masabaw, pero ang pin sa lahat ng may sabaw na ulam 'yung nilaga talaga. Yun ang
Nila di ba, may iba't ibang klase ng nilaga, anong klaseng nilaga 'yan?
mm. 'Yun nilagang baboy, baka o manok, ganun. Pero kadalasan sa amin talaga, ah, lalo 'pag may pera 'pag, ah, paldo-paldo <chuckles> ano 'yan 'yung pinaghahalo-halo 'yung tatlong magkakasama lahat 'yun. Mhm. Oo, solid ang ano 'nun solid 'yung lasa 'nun, talagang
Hmm. Mm. Wow! Puwede pala 'yon? Ah, sinong nagluluto nito, nitong Tino ah ah, Tinola, um, nilaga?
Nilaga. Mm, ano 'yan naluto na nila Sa nanay ko 'yan siyempre sa bahay naman, eh, si nanay talaga lalo nung panahon 'nun ano 'yun mga 90's kasi ano 'yun, 80's 90's 'yan. Talagang si 'yung kadalasan ang mga nanay talaga is pang-bahay talaga no'ng mga panahon, na sila pa 'yung mga alam kong mga huling henerasyon na talagang hindi pa 'yung nagtatrabaho talagang, 'pag nag-asawa, sa bahay ka lang. 'Yun 'yung mga mga era nung nanay ko no'n dahil matanda na rin nanay ko ngayon, nasa 80 mahigit na ngayon 'yun. So siya talaga. Tapos napansin
Mm. Mhm. Mm. Hmm. Mm. Hmm. Ah, siya talaga 'yung nagluluto nung nilaga.
Oo, kasi naku napansin ko rin 'yan sa kada bahay ng mga kamag-anak namin mga tiyahin ko, tiyuhin ko, talagang 'yong nilagang ano mix nilaga na 'yon. Tawag sa amin no'n nilagang Pasko talaga, eh, kasi Pasko. <laughs> Oo.
Nilagang ano, sorry? Pasko, bakit nilagang Pasko o 'yun na 'yung nakasanayan mo talagang tawag?
Hindi kasi ang kwento sa amin, kasi tinanong ko rin ang ano, eh, mga pinsan ko, eh. Kasi no'ng araw daw pala, ni ina-ano nila 'yong gano'n, 'yong 'yong solid nga sa sahog, manok, baboy, bak tuwing bisperas ng Pasko.
Hm. Ah, okey. Parang 'yon 'yong 'yon 'yong pinaka-tradisyonal na pagkain ng Noche Buena? Ah, okey.
Oo, 'yon 'yong pinaka-ano nila. Kasama sa Noche Buena, tama! Mm. 'Yon 'yon! Kaya 'yon ang tina
Kaya pala siya, nilagang Pasko. Ah.
Oo, pero 'yon din, pag may mga big gatherings or masasayang, ah, salo-salo, tapos kagaya nga no'n, tatawagin 'yong mga kuya ko, kasama 'yong mga asawa't anak nila. At kung may sobra sob may pera namang sobra, 'yon ang nilalatag. Kaya 'yon 'yong naalala ko, kasi 'yong mga panahon na 'yon, elementary pa ako no'n.
Mm. Hmm. <exhales> Okey. Maaari mo bang ipaliwanag kung, ano 'yong mga sangkap na nandoon sa nilagang Pasko? <chuckles>
Hmm. Ayan, kasi siyempre 'pag nag-nilaga 'pag pinalambot mo na 'yong mga laman niyan
Mm.
uunahin mo diyan yung baka, eh.
Okey.
'Yong baboy, 'yong manok kahit huli na yan, eh, dahil mabilis naman lumambot 'yan. Pero 'pag 'yong sa pakulo mong 'yon, andiyan na 'yong mga, 'yong sibuyas, 'yong, ah, pamintang-buo, tapos aasinan mo. 'Pag makuha mo na 'yong lambot na gusto mo, siyempre doon mo na ilalagay 'yong manok, para humabol sa lambot. Huli na 'yong mga gulay na repolyo, patatas, tsaka may meron ding ano 'yan, siyempre 'yong mais, pampalasa 'yon eh. Tsaka, ano pa ba 'yon? 'Yong pechay, 'yan! 'Yon ang mga talagang basic, kumbaga talagang normal, regular na line-up ng ingredients.
Mhm. Mhm. Hmm. Bale sa pagkaka-explain mo 'no, parang, ang tagal niya lutuin. Kasi do'n pa lang sa pagpapa-lambot ng mga laman, o 'yong karne is, matagal talaga siya. Ilang oras inaabot bago niyo makain 'yang nilagang Pasko?
Mm. Noong wala pang pressure cooker, aabutin ng 1 oras mahigit 'yan.
Mm. Ah, ang tagal.
Inaabot din ng 2, depende sa karne yan pero 'pag makakakuha kang, bata-batang ano, ah, baboy at baka, lalo kung baka, kailangan bata-bata. Eh, mas mga 1 oras. Pero nung siyempre dumating na yung ano, nagkaroon na ng pressure cooker 'pag sa pressure cooker kaya ng mga 30 to 40 minutes lang.
Mm. Hmm.
Ma ma kuha mo na yung lambot na gusto mo. Ah, ganun talaga eh. Tsaka siyempre kukunin mong part diyan, lalo sa baboy, pa saka sa baka, yung may may taba-taba dahil yun talaga hin papadagdag linamnam.
Ah, okey.
'Pag yung puro karne lang yung walang taba, parang napaka-dry nung lasa. Papaliwanag.
O okey. Eh, 'di ba, na nabahagi mo nga kanina par na parang tuwing weekends palagi, mayro'n kayong tinatawag na family bonding o 'yong salo-salo. So, madalas mo dito natitikman or inihahanda 'yong tinolang Pasko o kahit 'yong mga simpleng tinola lang.
Hmm. Hmm. Oo. Nilagang Pasko. <laughs> Manok kasi.
Ay, hindi ano, patawad do'n sa tinola, ha, patawad. Nilagang Pasko. So, oo nga, eh. Tinola, 'di ba, ano lang 'yong manok? Anyway, so nilagang Pasko, um, every weekends, parang nagiging family bonding na 'yon niyo. So, gaano kaimportante 'yong, ah, kumpleto kayo sa hapag-kainan?
Oo, may manok kasi, 'no. <laughs> Okey. Mm. Sa akin no'ng bata ako, 'yong im importante siguro, dahil 'yon nga, 'yong mga nagpapaalala sa akin na, nakakasama ko pa 'yong mga kuya ko, 'tsaka 'yong mga hipag ko, dahil ako nga 'yong bunso, at 'yong mga pamangkin ko pa naman, halos ka-edaran ko na kasi. Na pinakamatanda is, limang taon lang agwat namin. What ah, siguro mas masasabi ko 'yong talaga 'yong bonding talaga ng pamilya, at mas nakikita ko 'yong importansya at 'yong saya, do'n sa magulang ko dahil siyempre
Mm. Mm. Mm. M
nakikita nila yung mga anak nila, eh. Lalong-lalo na sa tatay ko dahil tatay ko talaga, napaka-lambing no'n kahit puro lalaki hindi alam mo 'yong mga brusko, hindi magpapakita ng ano 'yan eh, ng lambingan. Pero alam mo makikita mo sa ngiti sa kanilang sa mata ng tatay. Tapos yung mga ala-lang yun, yun ang talagang
Mm. Mm. Mm.
gaya niyan, tinatanong mo sa akin tungkol sa pagkain o yung ala-ala ko, 'yun ang talagang pumapasok sa isip ko yung yung senaryo naming, itsura namin na nakatira kami sa 2nd floor kasi. Tapos yung setup namin na, ang up ang lamesa lang namin no'n papag lang, eh.
Mhm.
Tapos parang kaming mga Hapon na, parang ano kami, yung Indian seat ba tawag dun?
Simple lang yung setup pero sobrang saya.
Mhm. Mm, kasi siyempre kasama ko nga, nakikita ko yung mga kuya ko, nakakalaro ko yung mga panganay kong pamangkin, kasi nga halos magkasing-edad, kaya talagang memory siyang binibigay, ala-ala ng pagkabata.
Pero ngayong matanda na kayo, or naging adult na kayo magkakasabay pa din ba kayo kumain? Or?
Hmm. Hmm, hindi na eh, kasi may mga kanya-kanya na kaming pamilya.
How about pag may mga special na okasyon?
Ayan 'yan, pag yung, ah, may special na okasyon, birthday, pag nagka-imbitahan, tapos yung reunion namin pag, ah, pagkatapos na kasi ng ano ang, family reunion namin talagang yung, after Pasko't Bagong Taon na. Hindi na namin mabuo eh, bakit kamo? Ang laking oo hindi siyempre may apo na nga ako eh. Kaya malak malaki na malaki talaga pamilya namin, isipin mo yan 6 yan. Puro may mga anak na yan. Tapos yun nga, nabanggit ko sayo yung mga panganay kong pamangkin, ah, 5 taon lang agwat 5, 6 taon ang agwat namin. So yun, may mga anak na yun, may mga apo na ako dun. Kaya ang hirap tagpuin. So, yung im imaginin mo Pasko't Bagong taon may kanya kanyang pamilya na yan, samin, idadaos na namin after 'nong
Hmm. Kasi may kanya-kanya ng pamilya? Okey. Aba. <laughs> Oo. Hmm. Ah, lumaki na talaga 'yong pamilya niyo no?
New Year ng bagong taon, kasi ang birthday naman ng nanay namin is, ano after ng bagong taon, so dun na kami nag-aano kung sinong pwede. Pupunta. Yun, ganun na lang ang setup na
Sang-ayon ako diyan. Ah, okey. Madalas ba nakukumpleto kayo, o hindi na?
Ah, hindi narin eh. Ang talagang makakapunta na lang, pinipilit namin siyempre kami magkakapatid, tapos, yung mga asawa namin. Ngayon, kung may mabibitbit kami sa mga anak namin kasi may mga trabaho din yan, eh.
Mm.
Oo yun, tapos may sari-sarili na rin pamilya sila, ayun sasama sila. Pero 'yung talagang ma solid na bubuo kami siguro mga limang taon na rin nakakaraan yung hindi pa kami kumpleto non, dahil meron pa nasa ibang bansa, pero 'yun 'yung pinakakumpleto na limang taon na nakakaraan. <scoffs>
Okey. Ah. Mhm. Pe Ah, medyo matagal na din pero, 'di ba nasabi mo basta magkoko mag basta nakukumpleto ko 'yong magkakapatid ano? Sa special na okasyon na 'yon, <smacks lips> 'yong feeling ba gano'n pa din no'ng, 'yong paano mo i-explain 'yong pagsasalo-salo n'yo no'ng bata kayo, hanggang ngayon ganun pa din ba yung feeling tapos nakikita mo pa din bang, ah, sineserve or niluluto yung tino ah, yung tinola. Yung nilagang Pasko, hanggang ngayon?
Hmm. Oo. Nilaga, ah, nilagang Pasko, oo naman. Oo meron at meron sa aming ano, eh, ah, kumbaga siyempre 'pag 'yong nagsalo-salo 'yong ganyan reunion. Ano 'yan, potluck 'yan, eh, dala ka ng kung ano sa 'yo, uusap kayo sa GC n'yo 'yan, "Oo eto dadalhin na, dadalhin na". Meron at meron isa sa pamilya magdadala niyan. Ah, or siya 'yung mag mag-se-serve ng ganun nilagang Pasko, siyempre 'pag 'yung malalasahan mo na ulit ako ako minsan habang kumakain ako na-iimagine ko nalang 'yun na talagang mapuputi na rin buhok ng kuya ko, ako din may mga uban-uban na rin. <chuckles> Tapos nakikita ko 'yung mga 'yung 2nd generation at 3rd genera pangatlong henerasyon na nga namin, parang ano lang nakakatuwa lang siya 'no.
Ah. Mhm. <laughs> Oo. Pero kahit pero kahit matanda na at puti na ang buhok. Ganun pa din ba 'yung feeling, katulad nung bata kayo, kapag nakakaka nakakakain ka no'ng nilagang Pasko?
Oo, ah, nandun pa rin na imagine ko 'yung kumbaga parang alam mo 'yung mga mga eksena ng pelikula o ng mga palabas o ng mga komersyal na merong una papakita 'yung unang panahon nila, sila palang maliliit tapos biglang magbabago 'yung, at 'yung present na parang ganun 'yung nakikita ko, eh, na habang pwede kang pang ano, eh, kung meron lang kukuha sa aming ano halimbawa, ah, brand ng mga <chuckles> mga pang mga sangkap ng pagkain, pwede kami gawing ano model <chuckles> or ano. <chuckles> Kung meron.
Mm. Ah. Mm. Mm. Ah. <chuckles> Hmm. 'Pag naalala mo 'to na 'pag naalala mo 'yong mga ganong bagay simula nung bata ka, tapos ngayon ikaw ba ay natutuwa o may halong lungkot?
Mhm. May lungkot unang-una, bakit? Kasi wala na yung tatay namin. Oo. Although, matagal tagal na rin pero sayang nga kasi dahil, yung sana naka inabutan pa niya itong mga 3rd, mga pangatlong henerasyon nga. Oo, tapos, ah, sa part ko rin dahil nga yun nga nakikita ko tumatanda na rin. Kumbaga, eh, hindi na yung katulad dati na kumbaga parang yung lungkot na
Mhm.
na hindi yung hin alam mo yon, hindi natin mapipigilan ang panahon, tatanda at tatanda tayo. Pero, yung saya dahil nakikita mo nandiyan pa rin sila.
Mhm. Mhm. Sang-ayon ako dyan. Sang-ayon ako diyan sayo no, pero yung paraan ng pagluluto ba ng, um, <tsk> nilagang Pasko ngayon kaysa dati? Buti naitama ko 'no? Kaysa dati, parehas parehas pa din ba 'yong ginagamit na ingredients, mas nag-level up ba or mas pinasarap o may mga dinagdag pa ba kayong karne, o same-same lang?
Hmm. Ah yon, kuha din. <laughs> <laughs> Okey. Actually, parehas pa rin. Kasi talagang kumbaga, pinanatili namin yung ano yung, ah, recipe na ganun. Ang mayrong naiiba kapag
Mhm.
Nagmamadali ka. Ano yung naiibang yun yung lalagyan mo na ng mga, ah, cubes, cubes like yung mga pork or chicken or beef cube 'di ba? Kasi
Ah. Tapos yung nabanggit mo kanina pini-pressure cooker niyo na ngayon 'di ba?
Oo, 'yong pressure cooker na ngayon. Oo 'yon na kasi siyempre mas mabilis kesa naman mag-aaksaya ka ng LPG 'di ba? Eto saglit lang. 'Yon nga gaya ng sabi ko kasi nga dahil ang panahon natin ang panahon ngayon kumpara noong maliit ako parang kasi ngayon napakabilis ng panahon, eh, kailangan busy lahat ang daming ginagawa ang daming inaasikaso 'yon ang napansin ko kaya minsan papabilis 'yong luto mo dinadaya. Hindi katulad noon na talagang
Hmm.
Saka ang nanay kasi nun talaga nasa bahay lang, so meron siya yung buong araw na oras para itutok sa gagawin niyang ganun ba.
Magluto ano? Mm, tama, tama nga naman. Um, ano naman yung, ah, pwede mong i-advice sa mga tao na nahihirapan magbigay ng oras para sa pamilya? Lalo na 'pag kainan na.
Mm. Ano, eh, talagang ano lang kailangan i matuto kang mag ah, mag manage kumbaga ng araw mo. Kasi ang trabaho naman natin talagang alam natin niya kung anong gagawin mo sa isang araw lalo na sa kumpanya mo kung ano man ang trabaho mo find time talaga na ilaan para dun sa
Mm. Mm.
kainan niyong salo salo.
Pamilya. Ayon maraming salamat sa lahat ng mga iyong kuwento na naibahagi.
Hmm. Maraming salamat din, paalam.